Wenn wir über Urlaub reden, was würdest du über dich persönlich sagen oder beziehungsweise besser gesagt, was würdest du sagen, war dein schönstes Reiseerlebnis und vor allem warum?
Hm, boah. <laughs> Da fallen mir natürlich viele ein, aber so das wirklich allerschönste Reiseerlebnis war auf jeden Fall in Russland.
Ja. Okay. Und w wie kam es dazu? Hast du da Wurzeln, oder?
Ja, also, ich habe schon relativ viele familiäre Wurzeln dorthin, aber nicht in dieses typische Russland, sondern so eher, ja, am Schwarzen Meer, so am See, ähm, am Meer dort Richtung Türkei und so.
Mhm. Ach cool, okay. Okay, also du kann ich mir das ziemlich abgelegen vorstellen, oder?
Hm, also, es ist nicht sonderlich abgelegen. Also, ich finde eher so der andere Teil von Russland, das ist eher abgelegener, wenn man das so seht, ähm, weil das ist halt eher so 'n Touristengebiet, wo aber eher so die Russentouristen sind und selbstverständlich, weil das so nah an der Grenze ist zu Georgien. Dann natürlich auch nicht nur die Kulinarik, sondern halt auch die Menschen dorthin bringt.
Okay. Ach so, okay. Na, klär mich auf. <chuckles> Ah, okay. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie kam es denn dazu? Also, bist du da hingereist, weil du da Bekannte hast? Oder war das einfach so, wie andere nach Thailand reisen, hast du dir gesagt: „Ich fahre jetzt nach Russland“?
Ja, also, es war fifty fifty, würde ich sagen. Also, einerseits war das natürlich familiär, weil man hier und da so 'n paar Familienmitglieder mal wieder sehen wollte, aber zum Großteil, so circa 80 %, war das halt wirklich einfach nur Urlaub und natürlich die Kulinarik mal ausleben.
Okay. Mhm. Ja, und wie bist du da hingekommen? Also, bist du geflogen oder gefahren? Äh, wo ge gefahren wahrscheinlich schwierig, oder?
Also, ich glaube, heutzutage müsste wäre es wahrscheinlich billiger, da hinzufahren, als hinzufliegen, ehrlich gesagt. Aber, das war natürlich, äh, alles noch aus mehreren schon f äh, quasi, ja, 5 Jahre zurück und da hat der Flug auch noch nicht so viel gekostet und daher habe ich den Flug genommen.
Okay. Ja. Mhm. Hm. Ja, das stimmt. Damals war das 'n bisschen noch was anderes. War das denn 'ne geplante Reise oder ist es einfach bei dir eher spontan entschieden entstanden?
Ja, also, grundsätzlich, wenn ich so Reisen plane, dann sind die eigentlich komplett durchdacht, also von Kopf bis Fuß. Und wenn da irgendwie was passiert, dann, äh, ja, habe ich direkt Angst. Und ja, Plan Plan D und F wird da schon mit reingeplant. Hm, aber grundsätzlich war das eigentlich 'ne geplante Reise natürlich, um sich auch mit den Familienmitgliedern abzuspre
Mhm. <chuckles> Okay. Plan B und C. Mhm. <grunts> Ja. Mhm. Und mit wem warst du da unterwegs oder warst du alleine?
Ähm, ne, ich war alleine unterwegs, weil ich genieße einfach so die Reisen alleine. Und w wenn ich dort ja Familie habe, dann brauche ich ja eigentlich auch niemanden, um dahin zu reisen.
Ah, cool. Okay. Bist aber auch alleine zurückgekommen, oder? <chuckles>
<laughs> Ja, äh, leider ja, aber, äh, we wenn man so auf die Gesellsch schaft schaut, dann hätte ich auch nichts dagegen, auch mal mit 'ner Begleitung wieder zurückzukommen. <chuckles>
Mhm. Ja. Und wie hast du dich gefühlt, als du dort angekommen bist? Also, war das so 'n Heimatgefühl oder oder war's einfach Freude, endlich Urlaub zu machen? Und wie lange warst du da?
Boah, also, ich glaube grundsätzlich ist dieses: „Was hast du gefühlt“, erst mal so 'n bisschen irrelevant, sondern: „Was hast du gespürt?“ Ähm, erst mal das Wetterklima, die, äh, sehr, sehr, sehr trockene äh, nicht trockene, sondern feuchte Luft und, ähm, selbstverständlich auch dieses antitropische Klimata. Das hat erst mal das musste man erst mal sitzen lassen. Und wie lange ich dort geblieben war, das waren so circa 1 Monat.
Mhm, mhm. Okay. Mhm. Interessant, ja. Oh, das ist ja schon sehr lange. Also, o a hast du zu dem zu dem Zeitpunkt studiert, gearbeitet oder wie konntest du das erlauben?
Ähm, ne, weil wir dort nämlich, äh, sage ich mal, wie so Ferienwohnungen haben und daher muss ah, ja, äh, war das so quasi Mamahotel, aber Russlandhotel genommen. Und, äh, daher war das auch relativ billig, um dort zu leben, und allgemein die Preise dort sind absolut 'n Himmel. Also aufm 7. Himmel ist man dort.
Okay. Mhm. Mhm. Okay. <chuckles> Ja. Ja, und wie also ich und zeitlich gesehen, wie konntest du das erlauben? Also, hast du zu deinem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet oder war hattest du noch keine Verpflichtung gehabt? Weil 'n Monat ist ja schon lang. Das ist ja die meisten haben ja 2, 3 Wochen Urlaub.
Ja, ne, das war sogar noch in der Zeit, wo ich in meiner Ausbildung war, und daher konnte ich dort einfach, äh, ja, 'n Monat Urlaub nehmen, aber das so gekonnt einsetzen, dass man da vielleicht auch noch, ja, vielleicht 2 Wochen den gelben Schein in der Berufsschule rausgeholt hat. <chuckles> Aber ja, so konnte ich mir das natürlich erlauben. Ist aber auch 'ne plausible Frage.
Cool. Ja. Wow. <chuckles> Okay, ne? Ja. Ja, und w die Eingangsfrage so: „Was war das schönste Erlebnis?“ Klar, jetzt hast du von Russland gesprochen, aber Russland ist ja sehr weit gefasst. Was war denn da konkret? Gibt's da irgendwas 'n Moment, der b bei dir dafür gesorgt hat, dass du sagst: „Ja, das ist d d d das war das schönste la Reiseerlebnis?“
Ja, selbstverständlich. Das könnte man sich eigentlich wirklich mal fragen. Also, das schönste Erlebnis ist mit Abstand auf jeden Fall so die Kultur, wie die Menschen miteinander umgehen. Dann Kulinarik ja, anders auf jeden Fall. Ähm, eher so offener. Also, das kennt man so in Deutschland so wirklich gar nicht.
Mhm. Okay. Anders? Okay. Okay. Mhm. Okay. W w kannst du das irgendwo ran festmachen? Gab's da irgend 'ne Begegnung, die dich dazu verleiten lassen hat, so zu denken?
Also, es ist so 'n zweischneidiges Schwert, muss man sagen. Also, besonders so ältere Menschen sind sehr verschlossen und grimmig, typisch, wie auch in Deutschland, aber eher so die junge Gesellschaft, die ist wirklich sehr, sehr, sehr offen.
Mhm. Ja. Ja. Okay. Und wie macht sich das denn bemerkbar? Irgend 'n konkretes Beispiel. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich war natürlich da unten tatsächlich oder da oben natürlich noch nie, weil ich keine Verbindung dazu habe.
Ja gut, äh, selbstverständlich. Also, grundsätzlich war da zum Beispiel eine Situation, wo ich durch den Park gelaufen bin und einfach 2 Jungs zu mir gekommen sind und, äh, ja, so Komplimente vergeben haben und dann später gefragt haben, ob ich denn nicht später Lust hätte, irgendwie mit zum Schaschlik-Grillen mitzukommen, obwohl die mich gar nicht kannten.
Mhm. Mhm. Achso, okay, cool. Ja, gut. Also ich glaube, in Deutschland wurdest du noch nie zu 'ner Hühnersuppe eingeladen oder? Vom Fremden? <laughs>
<laughs> Ja, das stimmt, das stimmt. Das wurde ich eigentlich noch nie, aber ich glaub, in Deutschland wär es auch 'n bisschen dann schon sehr komisch, eingeladen zu werden.
Irgendwie auch schon, ne? Also e w w würdest du das Angebot hier in Deutschland annehmen?
Ja, äh, ich äh ich müsste mir da erstmal Gedanken darum machen, dass, falls etwas passiert, ich weiß, wo ich flüchten kann.
Komisch, oder? Komisch, ja. Ja, ja. Aber in Russland hast du das gemacht. Hast du es angenommen?
Ja, m äh, da habe ich's natürlich angenommen, weil, hm, dort mache ich mir auch keine Bedenken, dass ich irgendwie, ja, nicht mehr lebendig nach Hause komme. <laughs>
Das seltsam. <chuckles> Ja, echt also, nicht, dass wir jetzt denken, dass es so wäre also, wir beide, dass es so wäre, ne? Aber man hat einfach okay, vielleicht ist auch spielt da 'ne große Rolle, dass es der Urlaub ist, ne? Da ist es sowieso mit positiven Gedanken verbunden. Ähm, vielleicht denkst du da nicht so an die an die Risiken. Was hast du und dann daraus mitgenommen aus dieser Reise oder aus diesem besonderen Moment? Hat das irgendetwas in dir verändert? Bist du jetzt dadurch hast du gesagt würdest du sagen offener geworden oder willst du da noch mal hin? Ja.
Genau. Hm, also, nicht nur ganz viele Souvenirs habe ich mitgenommen, aber auch einfach so dieses
Mhm. Hast du welche Samoire Souvenirs?
ne, w das ist natürlich 'ne gute Frage, so unter anderem, ne, die ein oder anderen typischen Magnete, Teppiche oder auch ganz klassisch einfach so die Süßigkeiten oder so 'ne ganz bestimmte Chips-Packung zum Beispiel.
<chuckles> Okay. Ja, okay, das das kann ich sehr gut nachempfinden. Mega, gu ähm, hast du denn da auch irgend noch was gab es denn irgendwas, was dich überrascht hat? Was du so noch nicht kanntest? Weil du jetzt sagst, du hattest 'n anderen Eindruck gehabt von dem Land, als du da warst?
Die niedrigen Preise, würde ich sagen. <laughs> Also, ja das hört sich jetzt sehr, sehr trocken an, aber es waren auf jeden Fall die niedrigen Preise und wie gut man eigentlich dort leben könnte als Deutscher.
Okay. Ja. Mhm. Als genau, du sagst es, ne, als Deutscher. Wahrscheinlich verdienst du da als Einheimischer deutlich weniger, ne? Deswegen ist da auch das Beispiel mit der Schweiz. Ähm. F die verdienen natürlich viel Geld, aber ist natürlich auch ziemlich teuer da, ne? Das ist ja klar. Und, hast du schon geplant, noch mal da hinzufahren in der Zukunft, nahe Zukunft?
Selbstverständlich. Also, in der Zukunft ja, ob es jetzt die nahe Zukunft ist, das, ähm, werden wir dann irgendwann sehen, wenn, äh, sich bestimmte Dinge geklärt haben, aber es ist auf jeden Fall 'n sehr schönes Land und ich habe jetzt auch nur diese tropischen oder diese antitropischen Regionen jetzt bisher noch gesehen. So dieses Typische wie Moskau, da war ich mal so als Kind, aber ich würde gerne mal so diesen kalten, typischen russischen Winter mal erleben.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Verstehe. Gibt es denn irgendetwas, das du über dich auch gelernt hast vielleicht, was du mitgenommen hast? Das muss jetzt nicht unbedingt nur die Situation gewesen sein, als du zum leckeren Schaschlik essen war's eigentlich gut? <chuckles>
Ja. Äh, selbstverständlich war das gut. Also, <laughs> mit, äh, mit der passenden Ketchup oder, äh, Soße ist das immer alles gut. Also, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, war, dass die, äh, generationsübergreifende Atmosphäre zwischen Jung und Alt dort ganz anders ist als zum Beispiel in Deutschland und dass man da vielleicht sogar 'n Scheibchen von abschneiden könnte.
<chuckles> Okay. Eben. Mhm. In Inwiefern? Was was meinst du damit genauer?
Mhm, also, ich meine eher so darum, dass die Jungen schon ziemlich stark so auf die Älteren schauen, aushelfen und auch mal irgendwie so kleine Interaktionen führen, so, wenn man auf 'ner Parkbank zum Beispiel sitzt.
Okay. Ja, okay. Das ist halt einfach, man man spricht fremde Menschen eher an, oder?
Ja m ja, das das könnte ich so, ähm, bestätigen, genau. Aber nicht nur das, sondern dass man auch irgendwie offener damit umgeht, dass man so 'n höheren Es Respekt, sage ich mal, hat.
Mmh. Jetzt interessiert mich, was würdest du heute anders machen, wenn du diesen gleichen Urlaub noch mal antreten würdest? Gibt es da irgendwas?
Also, ich würde wahrscheinlich mehr Geld einpacken, weil jetzt natürlich alles deutlich teurer wurde.
Aber ist ich wollte grad sagen, aber war doch so billig da. <chuckles>
<laughs> Ja, das stimmt, aber die, äh, Zeiten, die können natürlich auch die Preise einmal verdoppeln, dass, äh, dass es dann auf einmal so Deutschlandpreise sind. Aber was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre auf jeden Fall jemanden, wo ich einfach mal so die Gegend zeigen kann, sodass ich wie so 'n Reiseführer bin.
Ja, definitiv. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das das zu teilen das Erlebnis, ne? Das macht viel das löst viel aus wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Das löst innerlich sehr viele Emotionen aus, aber auch so 'n bisschen kleiner Flex, einfach mal zu zeigen, was es so Schönes gibt auf der Erde.
Ne? Klar. Ja. Und ist es denn so, dass du so 'n schönes Reiseerlebnis, wie du jetzt in Russland hattest, auch woanders in 'nem fremden Land haben könntest? Also, das könnte dann vielleicht nicht durch dieses Stück zu Hause, durch Stück Heimat entstehen, sondern vielleicht durch die Abenteuerlust oder durch die schöne Kulisse, durch 'n schönen Strand? Oder ist das sagst du: „Ne, das ist nicht zu toppen.“?
Hm, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das toppen könnte, aber keins dieser Länder habe ich bisher bereist, leider.
Mhm. Okay, und welche wären das, was dich so interessiert?
Also, das wären zum Beispiel die Karibik oder, hm, zum Beispiel die Osterinseln ganz klassisch. Einfach so wärmere Länder mit so 'nem richtig schönen Sandstrand zum Beispiel.
Ja. Okay. Mhm. Also, das das würde dich wahrscheinlich das wäre 'n schönes Reiseerlebnis, wo du sagen würdest: „Okay, das könnte Russland ablösen als sehr kaltes, aber auch sehr gastfreundliches, äh, Land“, was Gulaschessen angeht. <laughs>
Ja, ja, das stimmt. Das Essen ist schon ziemlich gut, aber ein weiteres Erlebnis hatte ich sogar, was so 'n bisschen ähnlich war und das war in Ägypten zum Beispiel.
Ja, okay. Ich höre. Okay, und, äh, was ist da passiert?
Also, ich fand dort zum Beispiel so die Gegend superschön, die Landschaft mit der wirklich sehr, sehr großen Wüste. Auch wie die Menschen dort leben, in so, ja, Sandhütten, würde man sagen. Aber mit dem Volk konnte ich mich so gar nicht identifizieren. Also, das ist dann eher so wirklich nur Interesse für die Landschaft und nicht eher so für das große Ganze.
Mhm. Mhm. Sehr einfach, ne? Verstehe, ja. Und, was hat dazu geführt, dass du dich mit dem Volk so nicht identifizieren oder nicht Interess ähm ja, kein Interesse aufbringen konntest?
Also, unter anderem ist das wie zum Beispiel auch in Amerika, dass du quasi wirklich sehr große Distanzen hinterlegen musst, ähm, um irgendwie erst mal in die nächste Stadt zu kommen. Aber es ist auch eher so die Kultur, die einen ganz, ganz anders irgendwie mitprägt, sage ich mal.
Mhm. Oh ja, das glaube ich, mhm. Mhm. Das aber klar, man man ist da auch viel in den touristischen Orten unterwegs, ne? Weil ich glaube, äh, es ist in solchen Ländern ist es schwierig, boah, richtig wirklich tief einzutauchen, weil, ja, man oder oder was war das für 'n Urlaub überhaupt? Das ist 'ne viel wichtigere Frage.
Ja, das ist natürlich 'ne wichtige Frage. Also, es war wirklich einfach nur 'n reiner Urlaub an so 'nem Urlaubsressort, also kein Entdecken irgendwie in irgendwelchen fremden Städten. Also wirklich 'n richtiges 'n richtigen Kontakt mit den Leuten hatte ich jetzt nicht, aber mit den ein oder anderen Einheimischen, die sich da am Hotelressort v ja, verirrt haben, mit denen hat man dann auf jeden Fall geredet.
Okay, okay. Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay. Jetzt würde ich gerne noch wissen, grade jetzt so auf Ägypten bezogen: Was war denn da jetzt das Schlechteste? Weil du gesagt hast, du konntest dich damit nicht identifizieren. Und was war das schönste Erlebnis in Ägypten?
Okay, also kurz und knapp. Das schönste Erlebnis war die äh, ja, diese typische ins Wasser gehen und dann Korallen überall und Haie und dies und jenes, wirklich sehr, sehr schön. Und das Schlimmste war, ja, die Preise, wenn man so 'ne Pyramide sehen wollte.
Mhm. Oh, je. Ach ja, echt? So teuer?
Ja, das ist schon ziemlich teuer, besonders, weil man nicht so 'n <laughs> Ja, sogar als da das waren sogar mehr als nur europäische Preise. <chuckles>
Auch auch für dich als Deutschen, ja? Ja. Na, das ist krass. Wow, okay. Ja, das ist echt heftig. Ja, klar. Aber danke dir für die ganzen, ja, sehr wertvollen Inhalte, ähm, grade so über 'n Land, was man natürlich womit man selbst noch keinen Kontakt hatte, und das waren beide bei mir tatsächlich. Ja, vielen Dank dafür.
Ja, klar, hat mich echt übelst gefreut, so 'n bisschen über die Reiseerlebnisse zu erzählen. Und ich kann sicherlich auch irgendwie allen mal, die ich so kenne mal empfehlen, irgendwie auch mal diese Orte zu, ja, einfach mal zu entdecken.
Ja. Ja, alles klar. Danke dir.